ええ、ででんどんな、うん、何時ですか？
あ、あの、私、あの、お風呂に入るのが大好きでして
ああ、いいですよね、お風呂ね。うん。
はい、お風呂でほんとにあの、リラックスしたいんですよね。で、そのできればね、あの、皆さんね、なんか、この半身浴とか、ぬるめのお湯でとか言うけれども、もう、私はもうなるべく熱いお湯で、なんかもうほんと、出てきた時は茹でダコんなってるみたいなね、顔が。<laughs> そのぐら
はい。 はい。 はい。うん。 うーん、うんうんうん。 ほんでも、よんじゅうにうん、42度とかそんな感じですか？
何ですかね、ちょっとあの、測ったことがないのでわからないすが。ほん熱めが好きで、もう顔が赤くなるぐらいね、あの、もう風呂から出たらちょっとね、汗かくみたいな、そんなお風呂にはが大好きなんですよ。
ああ、結構熱め熱めが好きなんですね。うんうん。 はい。 うんうんうん、なるほね。うん。はい。
なんですが 今私はアメリカに住んでいるんですけれども
ああ、なるほど、はい。
はい。ちょっとこのね、お風呂事情というのがもう非常にひあの、貧しくてです。<chuckles>
うんうん。 ああ、どう違うんですか？日本と。はい。
で、まずね、あの、そのお風呂は、基本そのシャワーとその浅い、なの、あの、浴槽がうん、はい、くっついたものなんですよね、だいたいどこの家も。でも私はこの家を改築した時にあ、はい。あの、日本のお風呂が欲しいっていうことで。ま、あの、肩まで浸れる？ はい、うん。そうなんですよ。深いそう。で、しかもですね、その、皆さん皆さんというか、ま、スタンダードは、その桶の中にシャワーがついてるから、あの、同時には、あの、シャワー浴びながらお風呂 は貯められないじゃないですか。
うん、はい。 ああ、浴槽があす浅いんですかね。うんうん。 はい、はい。 おお、改築されたんですね。うん。 うんうんうん。 ああ、いいですね、ね、アメリカでそれは。はい。 うん、うーん。 ああ、そうですよね。うん。あ、そうですよね。
うん、でも、あの、改築した時に、そのお風呂のこのなんだろう？あの、一つはい。はい。
浴浴槽とうん、別途シャワーのスペースを別にされたんですかね。ああ。
そうなんですよ。洗い場をね、一つの箱なんですけれども、洗い場とお風呂を別のところにこの置いたんですよね。
はい。 いや、それはいいですね。ううん。
うん。で、もう、すっごく、もう楽しみに入るのを楽しみにしていて、あの、なんですが
はい。 はい。